Alors, comment concilier boulot et vie de couple sans s'épuiser?
Alors, je pense que, moi, le plus important, c'est de savoir se fixer des limites. Donc, c'est-à-dire que, vraiment, avoir un temps pour, heu, sa vie professionnelle et surtout un temps, heu, avec sa vie perso.
Mmh mh. D'accord, mais, c'est-à-dire? Parce que, par exemple, ce qui est compliqué, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui est en télétravail
Exact
donc c'est vrai que finalement, si tu es en télétravail et tout, ouais, ouais, comment comment faire?
Eh bah, ju exactement, justement, j'allais te parler de ça, parce que, moi, j'ai eu plusieurs vies, dans ma vie, justement, par rapport au travail. Et, heu, souvent, ça a été compliqué de gérer à la fois le boulot et la vie de couple. Heu, parce que, bah, en fait, pendant une longue période de ma vie, j'ai t heu, je travaillais dans l'événementiel, donc, heu, je commençais de bonne heure, donc aux alentours de 5:00-6:00 du matin et heu, je rentrais le soir vers 00:00. Donc, heu, voilà, je faisais ça du lundi au ven c'est ça, et, heu, je faisais ça, bah, du lundi au samedi et donc, bah, la vie de couple était quasiment inexistante parce que, bah, le dimanche, au final, j'étais tellement mort que je faisais pas grand-chose avec, heu, avec ma compagne de l'époque. Et, heu, donc ça, ça a duré quand même pendant pas mal d'années. Et après, bah, je suis devenu papa, donc il a fallu, bah, voilà, ch complètement changer. Exactement.
Oui. Mmh. D'accord. Ouais. Ouais. Grosse journée, heu. Oui. Mmh mh. Ouais. Faire un changement. Mmh mh. D'accord, mais, heu, parce que tu disais, enfin, ouais, forcément, en ayant des horaires comme ça, tu rentrais, tu étais lessivé, donc le week-end, c'était logique aussi que tu aies pas spécialement d'envie de te bouger, ni quoi que ce soit.
C'est ça.
Après, tu dis que tu as changé, justement, quand tu as été papa, heu, parce que, mais tu es actuellement toujours avec la maman ou ça a changé entre temps?
Ex Non, non, ça a changé aussi, entre-temps, heu, mais, c'était pas, voilà, ça a pas changé à cause du travail. C'était pour d'autres raisons, bien évidemment, mais après, voilà, ce que je me suis dit, en devenant papa, c'est que, bah, voilà, il va falloir que je sois plus présent à la maison. Hem, donc, bah, j'ai heu, je suis devenu commercial toujours dans l'événementiel où, heu, là, j'avais des horaires, un petit peu plus de bureau où, heu, où là, bah, je co je partais de la maison, il était 8:00 le matin, mais je rentrais le soir à 18:00. Donc, dans l'absolu, heu, je me disais que c'était un petit peu mieux sauf que, heu, le problème du métier de commercial, c'est que tu ramènes du travail à la maison.
D'accord. Ouais, d'autres raisons. Ouais ouais. Oui. Aha. D'accord. Ouais les contrats, les les choses que tu dois vérifier peut-être pour la visite le jour suivant des choses comme ça non?
Exactement, c'est tout à fait ça. Donc au final, bah je rentrais à 18:00 sauf que bah derrière j'avais encore au moins 2 heures de boulot sur l'ordi pour bah comme tu l disais si bien, bah préparer la journée du lendemain, heu, checker les mails, les contrats, heu et cetera donc heu, bah au final j'étais à la maison mais sans être à la maison donc heu, il a fallu à ce moment-là que j'arrive à me dire: «Bah qu'est-ce que je fais?» Est-ce que bah, dès que j'arrive à 18:00, clac, je j'éteins l'ordinateur, je m'occupe, bah voilà, de ma famille, je fais, heu, les devoirs, les douches, heu, à manger et je me remets à travailler après
Mmh. Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh mh.
ou, heu, bah, je finis mon travail, mais ça veut dire que bah faire à manger, les douches et cetera, je pourrais pas le faire et à 20:00, bah voilà, il sera déjà, heu» heu exactement, c'est tout à fait ça.
Mmh, les enfants sont touchés. Ouais, d'accord et qu'est-ce qu'est-ce qui t'a fait réagir? Enfin finalement, quelle a été ta décision?
Et bah c'est qu'au final, j'avais, heu, vraiment l'impression de pas voir, heu, mes enfants grandir et donc heu, bah, c'était vraiment frustrant de se dire: «Ah bah tiens aujourd'hui, heu, heu il a appris ceci ou il a dit tel mot et en fait, j'étais pas là quoi». Je voyais ça en vidéo, heu et donc, bah c'était vraiment très frustrant pour moi, donc heu, bah, je me suis dit: «Bah qu'est-ce que je vais faire?» et donc, bah au final, j'ai de nouveau rechangé de travail, car, heu, heu je me suis dit: «Bah voilà ce que je vais faire c'est que- comme tu me l'as dit tout à l'heure- je vais me mettre en télétravail, mais là je vais appliquer des règles strictes».
Ouais. D'accord. OK. D'accord, c'est-à-dire, quel genre de règles?
Alors, je la règle que je me suis, heu, mise, c'est que je travaille que quand les enfants ne sont pas là. Donc, heu, je les dépose le matin à l'école entre 8:30 ou 9:00, en fonction, heu, en fonction de certains. Et le soir, je les récupère à 18:00.
OK. Mmh mh.
Donc en gros, de 9:00 à 18:00, je fais que, heu, je me consacre qu'à mon travail et après 18:00, j'éteins l'ordi, j'éteins le téléphone et c'est que pour ma vie perso et ma vie de couple.
D'accord. Ouais. D'accord, mais tu t'es mis en télétravail tout en restant commercial ou tu as changé, heu? Tu es resté dans le même secteur? Parce que c'est vrai que le secteur événementiel, en fin de compte, c'est quelque chose où je pense que les horaires sont longs
Alors moi, je Oui, oui, complètement.
peu importe le poste en soi, donc, c'est vrai que
Bah, c'est ça, c'est que, ben, heu, dans l'événementiel, tu peux ne pas travailler tous les jours, mais quand tu travailles, par exemple, heu, si c'est des missions, on va dire, d'une quinzaine de jours, heu, bah, c'est le moment où tu comptes pas tes heures, ça c'est sûr. Heu, et donc, non, j'ai pas pu rester dans l'événementiel parce que, bah, tout ce qui est commercial, tu es obligé d'aller voir des gens de et donc, heu, bah, forcément quand tu dis: «Bah, non, j'ai pas envie de les voir», heu, bah, ton patron il te dit: «Bah, si, ça fait un petit peu partie de ton contrat, <laughs> et donc, bah, si tu y vas pas, ça va être compliqué qu'on pe qu'on te garde». Donc, heu heu, donc, j'ai vu avec mon patron pour, bah, former mon remplaçant. Et après, bah, je suis parti dans un un domaine de la vente à distance, au final, où, heu, à la base, c'était un travail qui était hybride où je pouvais travailler 3 jours à la maison et 2 jours dans une entreprise lambda. Et, heu, bah, on s'est on a remarqué ra assez rapidement qu'au final, heu, bah, je travaillais mieux à la maison, parce que, bah, quand tu es dans une entreprise, souvent, bah, tu as l plus de distractions avec tes collègues, tu es plus souvent en pause.
Tu Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. Bah, c'est un peu de travail, voilà. <sucks teeth> Donc, heu Effectivement. Mmh mh. D'accord. Ouais. Oui, la pause café et tout ça.
Exactement, tu tra tu arrives le lundi, tu bois un café, tu racontes ton week-end, oh bah, déjà, il est il est déjà 10:00 donc tu as déjà perdu 1 heure. Exactement, bah, c'est tout à fait ça. Et donc, bah, je me suis dit, bah, avec mon employeur, on s'est dit: «Bah, au final, heu heu, ton travail, il est aussi bien à la maison. En plus, bah, dans l'absolu, tu travailles plus à la maison», parce que, bah, voilà, je me suis organisé un bureau. Heu, je me suis mis aussi des contraintes horaires, comme je te disais tout à l'heure. Donc, heu, bah, je suis beaucoup plus efficace à la maison que, heu, au travail où, au final, pour faire le même nombre d'heures, il faudrait que je passe plus longtemps au au boulot quoi.
Mmh mh. «Allez on va prendre le café.» Mmh. Ouais. Ouais. Mmh, donc, finalement, oui, tu peux rester chez toi. Tu feras le même travail, peut-être même plus, productivité, heu, possiblement en hausse. Tu es plus focus, tout ça. Ça te manque pas, quand même un peu, ces ces types? Parce que, c'est vrai, qu'on parle un peu, heu, de manière ironique, heu, à la pause café tout ça, un peu en blaguant. Mais, c'est vrai que, des fois, tu as tu tu as quand même des bonnes ambiances. Ça te manque pas un peu de temps en temps?
C'est ça. A a a alors, si, ça me manque un peu. Donc, c'est pour ça que j'essaie d quand même, de temps en temps, heu, heu, 1 à 2 fois dans le mois quand même d'aller, heu, d'aller en entreprise, heu, heu, ou voire même des fois, bah, je suis dans l'obligation d'y aller. Donc, bah, j'y vais, heu, ça peut m'arriver d'y aller 1 fois par semaine. Mais, heu, mais, voilà, après, je me dis, heu, ça reste des collègues de travail. Je les connais pas plus que ça, pour l'instant, vu que ça fait pas non plus des années et des années, heu, que je suis dans cette entreprise. Donc, je me dis: «Oui, bah, c'est ça peut être gênant». Mais, après, derrière, heu, quand on est au travail, on n'est pas non plus là pour faire des potes, quoi et heu, donc, heu, sachant que, quand moi j'étais, heu, manager dans l'événementiel, j'avais des grosses brigades, heu, de 50 voire 100 personnes à à gérer, heu, bah, si tu deviens ami avec tout le monde, au final, en fait, le travail, il avance pas.
D'aller au bureau. Mmh mh. Ouais. Mmh. Ouais, c'est sûr, ouais c'est sûr. Oui. Ouais, non, c'est vrai. Ça a l'air juste ce que tu dis. D'accord et hem, chez toi, par exemple, donc tu dis te tu termines ta journée, tu déconnectes tout. Est-ce que tu as d'autres astuces pour t'aider à à garder, heu, enfin, ou, juste, en disant: «Voilà, c'est bon. Je termine les horaires s je décroche tout». C'est suffisant pour toi?
Alors oui, parce que maintenant j'ai, heu, j'ai réussi à avoir, on va dire, ce ces rituels, heu, mais, au tout début, non. C'était très compliqué parce que, bah, malheureusement, tu laisses l'ordinateur un peu allumé, tu vas t'occuper. Puis, bah, là, tu entends qu'il y a un mail qui est tombé, donc inconsciemment tu te dis: «Bon, je vais vite fait regarder» et heu, au final, bah, le mail, heu, il est important, tu te dis: «Bah, tiens, je vais le traiter, comme ça, je serai je m'en serai débarrassé pour demain» et au final, bah, tu repars sur, heu, une petite demi-heure de de boulot derrière alors que, heu, tu t'étais dit: «Bah, non, je m'arrête».
Ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord.
Donc, heu
OK. Mais, là, t tu utilises rien d'autre, en fait? Là, tu es vraiment arrivé au point, où, finalement, le fait de te le dire, c'est suffisant? Ou tu aurais peut-être des petites astuces, heu, à donner à des gens? Des choses que tu aurais bien aimé qu'on te dise, heu, quand tu as commencé?
Alors, bah, v comme je te disais, bah, vu que je vais chercher mes enfants, moi, après le soir, je sais vraiment que, heu, à 18:00, j'éteins tout. Parce qu'après, si je vais pas les chercher à 18:00, bah, ils sont mis à la porte. <laughs> Donc, heu, c'est vraiment ça, on va dire. C'est vraiment aussi une motivation parce que tu te dis: «Bah, heu, si, heu, tu t'arrêtes pas, bah, au final, tu vas faire quoi de tes enfants? C'est limite, la police qui va te les ramener.» Donc, c'est a c'est assez, heu, assez simple de te dire: «Bah, voilà, là, tu as pas le choix, faut y aller» heu et après, l'avantage aussi qu'il y a beaucoup, c'est que, vu que j'ai pas de temps de trajet pour aller, heu, pour aller travailler, heu, bah, ça te permet de gagner du temps et puis, même, des fois, je me dis: «Bah à 17:00 bah, j'ai fini mon travail, au final. Donc, heu, bah, je vais tout couper. Puis, bah, je vais aller chercher mes enfants un peu plus tôt et ils seront très contents et puis on va pass on va pouvoir passer un moment un peu plus, heu, un peu plus long le soir ensemble à jouer, heu, heu, à se raconter un peu nos journées». Donc, heu, ça me permet aussi, voilà, vraiment d'avoir cet, heu, cet cet équilibre, pas parfait, parce que c'est jamais parfait, hein. Mais, de de vraiment avoir un rituel et puis, bah, c'est vraiment organiser, heu, c'est limite avec un planning à la semaine en fonction, bah, si, heu, s'il y a des rendez-vous, heu, pour les enfants ou pour moi, heu. Si, heu, il faut faire quelque chose de différent. Là, par exemple, bah, cette semaine, j'avais, heu, heu, j'avais les pneus arrière de la voiture à changer. Donc, je l'ai imprégné dans mon planning. Donc, c'est vraiment une flexibilité aussi de pouvoir télétravailler vraiment qui est très intéressante. Mais, heu, je pense que, heu, si j'avais pu avoir cette flexibilité il y a encore, heu, 10 ou 15 ans, je pense que ça aurait été compliqué, parce que j'avais pas cette même rigueur, heu, au niveau du travail.
Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. C'est sûr. Hein! D'accord. Mmh mh. Oui. D'accord. Mmh mh. D'accord. Ouais, non, c'est logique ce que tu dis. OK, et est-ce que ça t'est déjà arrivé, alors même maintenant ou, bon, plus ou moins tu as tout sous-contrôle, tout ça, tu sais, poser tes limites et tout, mais est-ce que ça arrive quand même, à certains moments ponctuels bien sûr, hein, mais ça peut arriver que, heu, ben, tu sois obligé dépasser en fait?
Alors oui, heu, ça serait tellement beau, heu, que je me dise: «Ben voilà, heu, 17:30-18:00, ça y est, c'est fini. Non malheureusement, il y a toujours, heu tu sais pas pourquoi il y a des jours où tu sens que le matin, quand tu te lèves, la journée va être longue et
Bah, oui. <snorts> C'est déjà ça va pas être une bonne journée. <chuckles>
Voilà. C'est exactement ça, que c'est la journée va être longue et pénible et pénible, et au final, ben, c'est exactement ce qui arrive. Heu, au moment où tu te dis: «Bon, ben, eh, encore 5 minutes et puis j'arrête» et là tu reçois soit un appel, heu, soit un mail te disant: «Bah, en fait non, tu as pas fini et tu il faut que tu le fasses parce que c'est urgent». Parce que, bah, la personne au-dessus de toi est mal organisée ou qu'elle s'est fait avoir ou qu'elle a oublié tout simplement et tu te dis: «Bon allez, je vais lui donner un coup de main pour que ben, heu, ça soit, heu, efficace pour tout le monde quoi».
D'accord. Mmh mh. Mouais. Ouais, mais dans ces cas-là, quand ça t'arrive parce que par exemple, c'est ce que tu expliquais pour tes enfants, c'est sûr que si tu es pas là, ils restent à la porte. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, vraiment une situation extrême, au point où tu as dû faire appel peut-être à quelqu'un d'autre pour les récupérer ou ce genre de choses?
Alors oui, parce que, bah, avec ma compagne, heu, qui est dans les, heu, qui est esthéticienne, forcément elle aussi elle a des horaires un petit peu délicat, donc on essaie de vraiment tout imbriquer chaque semaine pour pouvoir, ben, qui va chercher les enfants ou pas, mais oui, heu, j'ai de la chance d'avoir des amis à côté qui peuvent, heu, aller me les chercher. Parce que, bah, voilà, nos enfants sont dans les mêmes classes et donc ils peuvent, heu, ils peuvent nous les ram on peut voilà, on se rend des services, on va dire. Heu, mais heu, j'essaye au maximum que ça arrive pas, mais après, voilà, on est jamais à l'abri, heu, du, heu, du dernier mail ou du du coup de fil, qui, bah, en fait qui va tout déplacer. Comme on disait tout à l'heure, ça on le on arrive à l'anticiper parce que le matin, on se dit: «Aujourd'hui, il va se passer quelque chose et je sens que ça va pas être bien, quoi».
Oui. Mmh mh. Mouais. Bah, c'est ça en fait. Ouais c'est les journées où tu te réveilles, heu, tout tombe par terre, heu, tu trouves rien, heu. <chuckles> Le café te réveille pas, tu dis: «Non aujourd'hui c'est pas une bonne journée».
C'est ça. Exactement. C'est ça et tu te dis: «Bon comment je vais faire? Est-ce que je prends ma journée parce que, heu, <chuckles> parce que là ça va être compliqué, ou si je vais quand même et peut-être, heu, je vais croiser les doigts que ça aille mieux», mais au final non, à la fin ça va pas mieux parce qu'il y a vraiment rien qui va quoi.
Ouais. Mmh mh. C'est un peu comme, heu, le la loi de Murphy, en fait. C'est quand tu penses que ça ça va pas être une bonne journée, comme par hasard, bah, c’est pas une bonne journée, en fait.
Exactement, et c'est ça. Et après, voilà, ce que je me dis, c'est que: «heu, en essayant de d'avoir, voilà, une sorte de rituel et de planning par rapport au télétravail, c'est vraiment, par exemple, bah, je sais que le 12:00, heu, quand je suis en entreprise, j'ai le droit à 2 heures de pause, heu. Bah, ce que je fais, c'est que je prends même à la maison 2 heures de pause pour que, bah, justement, j'aie quand même cette, heu heu, cette notion que, bah, voilà, là normalement, on travaille pas. C’est pas parce que je suis à la maison»
Mmh mh. Ouais. D'accord. Tu gardes quand même le rythme, heu. OK.
Voilà c'est ça, et ap mais après, voilà, il y a des petites subtilités. Quand, par exemple, je sais que j'ai une 1/2 heure pour me rendre sur mon lieu de travail, bah voilà. Heu, le matin, j'ai rendez-vous à 8h30 sur mon lieu de travail. Bah, si je reste à la maison, je vais commencer à travailler qu'à partir de 8h30.
Mmh mh.
Voilà, c'est vraiment des rituels que j'essaie de mettre en place pour éviter, justement, que le boulot, heu, te bouffe. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, justement, en étant commercial, bah, que mon n mon téléphone de boulot soit allumé d du lundi au dimanche, tout le temps, et que, bah, voilà, j j'allume mon ordinateur même un dimanche pour traiter des mails, pour pas attendre le lundi.
Ouais. Ouais, et ça empiétait, heu, sur ta vie, tout ça. Ouais, ça devait pas être facile, heu, à gérer tout ça, et comment tu as fait, je veux dire, pour, heu, un conseil pour justement quelqu'un qui se retrouve dans une situation qui a un peu de mal, heu, au niveau horaire, tout ça? Surtout, aujourd'hui, en plus où c'est vrai que le au moins du moins la version hybride, c'est assez commun dans les entreprises, mais heu, pour pas culpabiliser parce que ça arrive, c'est ce que tu dis, ça arrive à tout le monde aussi, heu, des fois, tu as pas le choix et tu passais un peu et mais tu te sens coupa comment comment faire pour, heu, bah pas s pas culpabiliser comme ça, quoi?
Ah, bah, c'était un carnage. Ouais. Al Bah oui, alors qu'il faut surtout se dire et on me l'a énormément beaucoup. On est indispensable à personne, donc ce qu'il faut se dire, c'est que, même si, heu, l'employeur te dit: «Bah, si, il faut que tu me le rendes tout de suite». C'est pas vrai parce que si, lui, est pas organisé, heu, c'est c'est de sa faute, c'est pas de la tienne, donc dis-toi juste que si c'est pas fait maintenant, bah, il est 18:00, ça peut attendre demain matin sans problème, et surtout, voilà, il faut pas que, heu, l'autre empiète sur, heu, sur ta vie à toi parce qu'il est pas chez toi, et si ça va pas bien chez toi, bah, ça ira pas bien, non plus, dans ton travail.
Mmh. Ouais. Ouais. Mmh mh. C'est sûr, donc en fait, tout s'enchaîne, quoi. C'est vrai que, finalement, si c'est mal programmé dès le début, heu, tout s'enchaîne. D'accord.
Exactement, c'est un cercle vicieux.
Ouais. Bah et un grand merci pour tous tes conseils. Franchement, c'était, heu, très d'actualité, en plus, donc heu, merci beaucoup.
Et ben, je t'en prie. Et ben, je t'en prie, en tout cas.